อ๋อ ไม่รู้จักเลยค่ะ เอ่อ <laughs>
อ๋อ คุณลองไป ดู นะ คือ คือมันดังมาก คือ คือเขาแบบว่า คือแบบปกติเวลาเราร้องเพลง เราก็จะเอาไมค์ใกล้ ๆ ปาก อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมครับ แต่ว่าอันนี้ คือ คือ คือเขาโชว์คุณภาพไมค์เขาอะ คือเขาเอาไมค์ไว้ในกระเป๋ากางเกงอะครับ แล้วเขาก็ยืนร้องเพลง แล้วแบบคนก็งงว่า "เอ๊ย เสียงคุณมันถึงได้ยังไง? แบบไมค์อยู่ตรงกางเกง แต่ว่าปากคุณอยู่บนหัวด้วยนะ ว่ามันร้องถึงได้ยังไง?" อะไรเงี้ย แล้วทีนี้ที่บ้านผมเขาชอบ เขาชอบมาก แล้วเขาก็แบบเหมือนเขาจะไปกัน สองสาม ครั้งได้แล้วอะครับผม <chuckles>
อ๋อค่ะ อ๋อ อ๋อ อ๋อ <laughs> ค่ะ อะฮะ อือ อืม แฟนตัวยง ก็แสดงว่า กิจกรรมแบบนี้ ก็เป็นกิจกรรมที่ครอบครัวชอบที่จะไปไหนมาไหนด้วยกัน อย่างเช่น ไปดูคอนเสิร์ต หรือว่ารวมตัวกันสังสรรค์ เพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว อะไรแบบนี้ ใช่ไหมคะ
<chuckles> อา ใช่ครับ อะ อา ใช่ครับ แล้ว
มีกิจกรรมร่วมกัน อืม
ใช่ครับ แล้ว แล้วอย่างของคุณเนี่ยครับ ก็คือแบบว่าโดยปก โดยปกติแล้วเนี่ย ถ้าเป็นวันหยุดนี่คือทางที่บ้านเนี่ยจะชอบออกไปข้างนอก หรือว่าจะชอบอยู่บ้านกันล่ะครับ ถ้างั้น?
ค่ะ อา อ๋อ ถ้าปัจจุบันนี้วันหยุด ใช่ไหมคะ บางทีก็มีนัดกับ อ่า ญาติไปทานข้าวอะค่ะ ไป ไปดินเนอร์กัน แล้วก็ เอ่อ ก็จะมีช่วงแบบว่าไปเดินสวนสาธารณะ ไปขับรถ ขับรถไปเที่ยวทะเลกัน อะไรแบบนี้ค่ะ กิจกรรมก็ค่อนข้างน่าเบื่อ อาจจะเป็นเพราะว่าอายุมากขึ้นหรือเปล่า ก็เลย ไม่ ไม่ค่อยเน้นอะไรที่ผาดโผนมากนัก แต่ว่า ถ้าพูดถึงว่าไปเชียงใหม่ อะไรแบบนี้ ก็จะชอบค่ะ ชอบไปสถานที่ที่คนเขาฮิตไปกัน อย่างเช่น ย่านนิมมาน คุณก็อาจจะไปบ่อยนะคะ เพราะว่าน่าจะอยู่ไม่ไกลจากมหาลัย เออ
อืม อืม อื้อฮือ อืม อือ อือ อืม <laughs> อ้อยครับ เดินไปประมาณ 10 นาทีก็ถึงแล้วครับ ตรงนี้ <laughs>
อ๋อ โอเค แล้วก็ชอบไปเที่ยวอ่างแก้วมากค่ะ ไปนั่ง ไปวิ่ง ไปกินกาแฟ อะไรแบบนี้ อืม ก็ชิล ๆ ดี
อืม อืม โอ๊ย แล้วพอพูดถึงแล้วเนี่ย มีอาหารภาคเหนืออะไร ที่ ที่ชอบไหมครับ? แบบว่ามาแล้วต้องมารับประทานให้ได้ อะไรเงี้ย
แล้วก็ ค่ะ อืม